Mmm, itu dengan Kakak menginformasikan atau mereka sering ngeliat Kakak journaling di kamar atau dari mana mereka tahu Kakak tuh identik banget dengan journaling?
Oke. Oh kayaknya mereka sering ngelihat sih, dan aku juga sering bawa buku journaling-ku kemana-mana gitu Kak. Cuman mmm, cuman aku emang yang aku tadi bilang, aku tuh juga kadang selip-selipin juga gitu loh Kak, kalau misalnya ada momen di mana kan aku takut lupa nih kan Kak ya, ada momen di mana kayak, oh ini yang harus cepet-cepet dicatat nih gitu. Jadi ya udah, aku tulis tuh di buku journaling-ku makanya aku bawa terus bukunya gitu.
Mhm. Oh, oke. Mhm mhm. Oke. Oh jadi buku jurnalnya itu nggak mesti harus ditempatkan di rumah terus gitu ya, jadi bisa dibawa-bawa juga gitu ya?
Biar bener bener, tapi emang harus hati-hati sih Kak, karena kan, eee, buku journaling itu tuh sebenarnya balik, lagi karena buku journaling itu kan tempat kita berkeluh kesah kan, iya kan? Yang mana itu mencurahkan perasaan kita, kelemahan kita mungkin atau kita ngerasa khawatir, kha khawatirin kita mungkin ada juga di dalam buku tersebut gitu kan. Takutnya kan nanti dibaca sama orang kan, mungkin ada hal-hal yang, nggak nyaman juga kan untuk dikasih tahu ke orang gitu, dibaca sama orang. Nah itu sih menurutku, jadi, makanya aku bilang pemilihan buku journaling tuh sebenarnya juga penting sih Kak, kalau misalnya tuh, cuman kalau untuk dimulai besok ya pakai buku apa aja, ya bisa sih seben
Mhm. Iya. Nah itu dia, mhm. Oke. Bisa ya, nggak masalah gitu ya?
Benar.
Oke. Nah ini bedanya apa sih Kak, kalau dulu mungkin sebelum journaling ada orang-orang yang nulis diary ini mungkin basisnya sama kali ya Kak ya?
Mmm, nah jadi kalau ngomongin tentang bedanya diary sama journaling ya, kalau ji diary itu kayak kayak curhatan aja Kak, kayak curhatan, ya udah gitu tapi enggak ada evaluasi, enggak ada enggak ada nunjukin apa sih kenapa kita bersyukur hari ini, gitu. Lebih kalau menurutku journaling itu tuh lebih untuk mengenal diri kita sendiri, sedangkan diary untuk men menceritakan kehidupan kita, hiruk pikuk kita iya, gitu kayak cerita kita pada hari itu tuh apa, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Iya ya. Bercerita, oke. Seru banget, aku baru loh, eee, tahu ini dari Kakak, keren banget. Makasih banget loh Kak, udah berbagi sama aku.
<chuckles> Iya. Oke deh Kak, boleh tuh cobain journaling, atau <chuckles> boleh boleh, aku juga seneng banget nih udah bisa sharing-sharing ya dan, mmm, akhirnya juga bisa menginformasikan gitu tentang journaling tersebut ke Kakak. Ya, semoga bermanfaat deh Kak. Sip-sip, oke deh, iya makasih juga Kak, sampai jumpa kembali.
Mau mau mau banget. <chuckles> O Iya iya, oke. Pasti, oke. Makasih ya Kak, sampai jumpa.